Claro, entiendo. Entonces, yo podría decir, que sueles decir que sí, por compromiso, como por miedo a a decepcionar o o a ¿cierto? Principalmente es por eso. Okey. ¿Y qué ac actividades personales dirías tú que has dejado de lado por asistir a tantos compromisos? ¿Sientes que has descuidado algo tuyo, pues ya sea solamente tuyo personal o o actividades de familia?
Mm. Sí, así mismo, exactamente. Bueno, no, fíjate que por ejemplo, mm, eh, de pronto algo mío, ¿qué te podría decir?, eh, mm, no sé. Bueno, no tengo tiempo y te lo digo sinceramente y puede sonar superficial o algo, eh, no puedo ir a la peluquería, o sea, no he tenido tiempo de ir a la peluquería. Tengo que trabajar, tengo que estar con los hijos y n no puedo ir a la peluquería todos los días. Por ejemplo, tengo que teñirme las canas. Entonces, bueno, eso eso para mí es muy personal, definitivo, eh, puede sonar superficial, pero es un compromiso que yo tengo conmigo y no he tenido tiempo, la verdad, eh, por las noches, claro, nos vamos a las comidas por las noches, entonces tengo que, como que, eh, volverme 4 al mismo tiempo y y estar trabajando, pero estar haciendo la comida, para dejarle la comida a mi hijo por la noche para que, pues no pida ningún domicilio ni nada de eso, ¿no? Y, entonces también, eh, ando como con como con afán, ¿no? O o que si no alcanzo, materialmente el tiempo no me alcanza a hacerle la comida, pues de todas maneras es es es algo personal o es una responsabilidad que estoy dejando de hacer.
Claro. Ujú.